Halo.
Halo, selamat malam dari sini.
Iya, sama nih, selamat malam juga Mbak, dari sini. Gimana kabarnya nih? Heeh.
Oke, Kak, eee, kabarnya sehat. Gimana di sana, Kak?
Mhm, mhm. Aduh di sini juga sehat banget, kabarnya baik, cuacanya juga lagi, apa ya, cerah-cerahnya gitu, Mbak. Mhm.
Oke, iya. Di sini sih masih anu, apa namanya, <sniffs> eee, antara hujan dan panas, Kak. <chuckles>
Apa? Mhm.

Semuanya berbeda gitu, Mbak, aku pun juga bingung ya karena, eee, mungkin ekspektasiku ketika aku memilih berkuliah di jurusan pendidikan, "Oh, mungkin aku akan seperti guruku nih, akan ngajar dengan cara seperti ini." Tapi ketika kuliah, "loh, kok, kurikulumnya ganti jadi K13, jadi apa namanya" lebih banyak lagi, Mbak, yang dipelajarin. Kita sebagai pengajar banyak belajar, tapi pada penerapannya di kelas, kita enggak boleh banyak ngomong, nah, ini bingung kan gimana nih caranya, gitu. Itu, sih, Mbak, mhm.
<clears throat> Mhm. <clears throat> Iya. I kan? Iya. Mhm. <chuckles> Betul banget. <clears throat> Iya iya iya iya. Iya, betul banget. <clears throat> Heeh heeh heeh heeh, bener banget sih. Iya, <sniffs> jadi kan, apa namanya eee, <clears throat> ada dampak yang paling berasa itu ke ini ya, apa namanya, eee, anak didik, ya, karena anak didik tuh
Mhm. Mhm. Iya, benar.

Aduh masih ini ya pancaroba ya di sana ya? <chuckles> Aduh, harus ini nih, harus sering-sering jaga kesehatan nih, Mbak. Mhm.
Heeh. Iya iya betul banget, iya gimana gimana? <chuckles> Iya bener banget. Karna kini ini juga barusan pulih dari, <clears throat> apa, eee, sakit dari flu saat batuk gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Aduh, hmm, karena ini lagi agak flu gimana kalau kita ngobrolnya yang agak berat nih, Mbak. Bia agak serius mungkin ya biar hangat gitu ya pernapasannya ya. <chuckles> Oke ini ini sangat lekat gitu dengan kita nih, mhm. Tentang pendidikan nih, Mbak, apalagi nih soal kebijakan pendidikan. Ini kan ada beberapa wa bukan wacana ya kayak pernyataan orang-orang tuh, "Kenapa sih setiap ganti menteri ada aja yang diubah?" gitu kan, apa namanya, kebijakannya berubah, berubah. Jadi kan sebagai pengajar, sebagai siswa, sebagai orang tua bahkan sebagai orang yang cuma melihat aja tuh semuanya bingung, Mbak, gitu.
Mhm. Ya, gimana? Mhm. <chuckles> Boleh boleh boleh. <laughs> Iya, ngobrolin apa ini? Mhm. Mhm. Gimana? Heeh. Ah. Heeh, bener banget. Heeh heeh. Heeh. <chuckles> Iya, itu bener banget sih bener banget sih. Gak tahu kenapa juga ya cuman kalau ngelihat dari
Mmm, mhm, mmm? Mhm.
apa namanya, eee, guru-gurunya sendiri, eee, ya karena s mungkin sudah terbiasa sama, eee, fenomena atau keadaan seperti itu jadinya ya, ya pokoknya ikut ajalah gitu, eee, paling mhm, eee, paling, apa namanya, yang mereka, eee, alami cuman setiap kali ganti pasti ada, eee, pelatihan baru, kebijakan barunya pasti berimbas pada administrasi baru kayak gitu kan.
Hmm. Iya? Mhm. <chuckles> Heeh. Iya, benar. Mhm. Mhm. Mhm. Nah. Bener, heeh heeh heeh, iya sih, Mbak, aku setuju banget sih. Mhm.
Mhm. Menurut, Kakak, apa ya kira-kira, apa alasan utamanya biasanya, apa ya? Kenapa, eee, selaku selalu ganti menteri selalu ganti kebijakan? Kira-kira sudut pandangnya dari mana?
Mhm.
<clears throat>
Aduh kalau aku mungkin, eee, sudut pandangku sebagai orang yang pernah ngajar di sekolah juga nih kebetulan aku pernah ngajar di SMP negeri dan juga berkuliah di jurusan pendidikan, Mbak, itu benar-benar, apa ya, aku merasa agak ini sih, agak bingung gitu kan karena dulu ketika aku SMP itu kan masih KTSP gitu kan. Terus berubah lagi nih jadi K-13 gitu kan, ketika SMA nih kan peralihan itu, tiba-tiba K-13 gitu, terus kuliah itu belajar tentang Kurikulum Merdeka jadi kayak
Mhm. Oke. Oke. Oh, oke, mhm mhm. Mhm. Iya. Betul betul betul. Mhm, mhm, iya. Iya. Iya, betul banget